Bạn ơi, cái đợt vừa thời gian vừa rồi ấy, thì là, ờ, mình có thay đổi công việc và cái công việc của mình là cũng yêu cầu mình là phải chuyển từ ngoài Bắc, mình đang sống ở Hà Nội á, là bây giờ mình sẽ phải chuyển vào trong Hồ Chí Minh mình sống. Thì, ờ, thực ra cái đợt, ừm, vừa rồi á, là mình cũng có thuê nhà xong rồi là cũng ở được ở trong này được khoảng tầm 1 tháng rồi. Và cái hôm hôm nọ thì mình vừa mới ra ngoài Bắc để, gọi là, đi ăn giỗ ở của gia đình ấy, mà nói thật với bạn là tự dưng bây giờ ra ngoài được về với cả cái thời tiết ở Hà Nội ấy, mình thấy nó quen thuộc thân quen hết hết biết bao nhiêu ấy. Chứ còn vào trong Nam một cái, kiểu, mình mình cứ nghĩ rằng là tại vì là mình cũng có một số bạn bè là từ Bắc vào Nam sống thì người ta cũng kêu rằng, ừ, trong đấy khí hậu dễ sống lắm, rồi này kia, tức là mọi thứ nó rất dễ chịu ấy. Nhưng mà đối với mình, mình chả hiểu sao, ừm, cái cái việc mà thay đổi khí hậu với thay đổi mùa nó lại, kiểu, ảnh hưởng tới mình ấy bạn. Tức là khi mà mình ở ngoài Bắc nha, thì mình quen với cái cảm giác là có 4 mùa rõ rệt rồi, ờ, đấy, xuân hạ thu đông rõ ràng, đúng không? Ờ, đến mùa lạnh thì nó phải có lạnh, rồi là mùa thu thì se se này kia ấy. Nhưng mà nói thật với bạn là vào trong Nam thì bây giờ hiện tại đang là mùa đông, nhưng mà vào trong này thì nó cũng là nóng ẩm ấy, nó cũng không không có cái không khí lạnh ấy bạn. Cho nên là mình mình cứ bị cái cảm giác là uể oải nha. Mà với cả, bạn ạ, như như với bản thân mình thì, ờ, mùa đông của Hà Nội là mình, kiểu, cảm giác là ăn uống nó rất là ngon miệng, bởi vì là nó lạnh ấy, cho nên là cái gì mình ăn cũng thấy ngon ấy. Chứ còn bây giờ vào đây là nó cứ bị nóng xong rồi người nó cứ bị dính dính, khó chịu này kia ấy, đến mức mà mình, kiểu, đợt này mình bị chán cơm, chán ăn uống luôn ấy, bạn ạ, mình không muốn ăn uống luôn ấy. Cho nên là mình thật sự rằng là cũng muốn thích ứng tốt hơn với cả cái sự thay đổi khí hậu với cả, đấy, cái cái cái mùa như thế này ấy bạn. Bởi vì là mình cũng phải sẽ phải sống ở trong này một thời gian nữa, chứ không phải là chỉ có 1 tháng như vừa rồi ấy, cho nên là mình cũng muốn biết làm sao để có thể thích ứng tốt hơn á.
Ừm. Ừm. Ừm Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, a, mình hiểu, mình hiểu. <laughs> Ơi, biết rồi. Mát ha. Ờ. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi, bây giờ là bạn, ờ, phải chuẩn bị sắp tới là bạn phải ở trong Nam rất là nhiều cái khoảng thời gian, tại vì chuyển công tác vào đây làm luôn, nên là ờ, thời tiết ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh h trong Nam này đi, à, thành phố Hồ Chí Minh đồ đó, thì rất là, gọi là, nóng ẩm, còn ở ngoài Hà Nội thì nó lại, ờ khí hậu nó lại, à, vào mùa đông thì mát mẻ và nó rõ 4 mùa hơn. Nên là bạn hơi, giống như là, không có thích nghi kịp, đúng hông? Nhiều người thì người ta thích nghi kịp đã gọi là, người ta đã, gọi là, à, chia sẻ cho bạn. Nhưng mà bạn lại không thấy vậy, thì đúng là không phải là ai thì cũng có thể dễ dàng thích nghi với lại những cái thời tiết khi mà nó thay đổi đâu bạn, nên là bạn hổng phải là cái người duy nhất nên là yên tâm nha, hổng sao hết! Để mình coi mình giúp bạn chuẩn bị được cái gì để mà mình, ờ, gọi là, có thể thích nghi tốt hơn với lại cái khí hệ hậu ở trong Nam. Vậy thì bạn đã vào trong Nam bạn sống được, ờ, ờ, một ít rồi thì bạn cũng đã hiểu được, ờ, một số cái, ơ, ơ, khí hậu ở trong đây rồi, vậy thì là bạn ghét nhất là cái, ơ, cái tính chất gì của nó? Là nó nóng quá nè, rồi á khí khí hậu thì nó ẩm ẩm, rồi nó có mưa hay cái gì hông? Là bạn gh ghét nhất cái gì? Ghét tất cả luôn.
Đúng rồi. Đúng. Chính xác á bạn. Đúng rồi. Ờ, vậy ấy hả? Ừm, được nè. Ừ. Trời ơi! Mình ghét tất cả á bạn ạ. Mình nói thật là ừ, tại vì là mình mình là một đứa ưa lạnh ấy bạn, cho nên là mình vào trong này cái cái khí hậu là nóng xong rồi nó còn ẩm ẩm, rồi mình cứ cảm giác là nó cứ dinh dính lên trên người. Xong rồi thật ra là ở tr trong Nam nó còn bị một cái là nó khói bụi ấy bạn, cho nên là mỗi cái lần mà mình ra ngoài đường xong rồi vừa nóng, vừa ẩm, vừa khói xe, bụi bặm ấy, là nó khiến mình nó nó bị khó chịu, bị cáu gắt ấy. Mà cái mình ghét nữa đó chính là cơn mưa. Eo ơi, mưa nắng gì mà thất thường dã man ạ! Bình thường mình ở ngoài kia nha, cứ chuẩn bị mưa một cái là nó phải có mây đen hoặc là dự báo thời tiết đến là, ừ, hôm nay sẽ có mưa, thế là mình sẽ, ừ, OK, mình sẽ chuẩn bị cho áo mưa vào trong cốp xe này hoặc là mang ô theo. Nhưng mà đây á, không, không hề có một cái nó, gọi là, kiểu, dự báo theo theo kiểu như thế, mà mưa nó rất là bất chợt. Ví dụ như là mình đi từ cái đường này sang đường khác, ví dụ đi từ quận 1 xuống quận 3 đi chẳng hạn. Eo, quận 1 thì mưa, mưa tầm tã, mưa mưa, kiểu, mưa xối xả, xong sang bên kia nắng chang chang. Ôi, mình không thể hiểu được luôn ấy bạn ạ, nó rất là khó chịu ấy!
Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ừm. Thời tiết ở trong Nam thì nó có cái, gọi là, cái tính thất thường hơn ở ngoài Bắc nhiều, đúng hông? À, ở ở trong đây thì thời thước thư, gọi là, nhiều lúc là mưa nắng, a, đang n có khi là đang đang nắng mà là trời lại mưa nên, à, rất là khó đoán, à, dẫn đến là bạn không thể nào bạn chuẩn bị trước. Giống như mưa thì mình mình biết mưa thì mình còn chuẩn bị áo mưa, chứ trời đang nắng cái tự nhiên nó mưa thì rất là khó để bạn chuẩn bị là ô dù với áo mưa đồ. Thì, à, à, ừm, nói như vậy thì nó hổng có theo cái sự kiểm soát của bạn thì bạn sẽ thấy là rất là khó chịu là đúng rồi. Vậy thì, ờ, ờ, có cái gì à, bạn có cái vấn đề gì về sức khỏe mà khi mà bạn vào Nam bạn cảm thấy là, ờ, nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn hông?
Ồ, ừ. Trời ơi! Đúng á. Thật á. Ờ, mình cũng thấy rằng là tức là khi mà vào trong này, tại vì cái thời tiết, ưm, mình nghĩ là do cái khí hậu và cái tật cả cái thời tiết ấy, tự dưng là người mình nha, lúc nào cũng mang cái cảm giác bị mệt với bị uể oải ấy bạn. Ờ, không biết là do nó nó bị nóng rồi nó bị khó chịu theo kiểu như thế nào, nhưng mà lúc nào cũng trong cái trạng thái là mệt này, uể oải này, rồi kiệt sức, rồi cái kiểu nó bị chây lười ra á bạn, nó bị ì ì ấy. Đó, với cả đấy, nãy mình kể với bạn là cái câu chuyện mình ăn không ngon ấy, cho nên là mình nghĩ rằng là nếu như mà cái tình trạng mà ăn uống nó không không ổn định như thế này kéo dài lâu ấy thì nó cũng không tốt cho sức khỏe ấy bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, khó khăn ta, là bây giờ á, là cái viết ngoài việc á, bạn hổng thích nghi được với lại cái thời tiết ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe, ăn hông vô thì làm sao mình có sức khỏe để mình làm việc tiếp được, đúng hông? Vậy thì ngoài cái việc là ăn uống, cái thói quen ăn uống đi, có những cái thói quen hằng ngày nào khác mà, khi mà bạn vào Nam nó bị ảnh hưởng hông? Giống như là bạn thích bận đồ kín nè, bận đồ đông, như là vào Nam nóng quá hổng bận được, kiểu, kiểu vậy á.
Đúng nè. Ôi trời ôi! Thì thật ra là cũng có nha, ví dụ như là, ờ, mình là mình đứa ưa lạnh cho nên là mình rất là thích, ừm, ừm, mùa lạnh ở ngoài ngoài ngoài Bắc ấy. Và nếu mà nói về quần áo đi, thì mình cảm giác là đồ mùa đông mình bận, kiểu, nó rất là đẹp ấy. Ờ, còn bây giờ là vào trong này thì hầu hết là chỉ có đồ mùa hè này, xong rồi mình cũng có mang theo một vài cái áo khoác mỏng, mỏng, gọi là, để để, ừm, nhỡ như trời có lạnh ấy. Nhưng mà nói thật với bạn từ khi vào là mình cũng chưa có phải dùng bao giờ, ờ, như là buổi tối ra đường thì mình cũng vẫn vẫn thấy nóng ấy, cho nên là cũng không phải cũng không phải mặc. Thế nên là, ờ, cái cái việc sinh hoạt của mình thì nó cũng cũng có bị, ví dụ như là quần áo này kia ấy thì mình cũng phải, coi như là, mình phải mua thêm, mua thêm đồ ấy bạn, ờ, bởi vì, đấy, mùa hè ở ngoài kia thì mình cũng không để ý nhiều lắm, ờ, đồ thì toàn đồ ở nhà không à. Tại vì là mùa hè nói thật là nói thật với bạn là cái công việc của mình nó liên quan đến, kiểu, giáo dục rồi này kia á, cho nên là mùa hè thì mình cũng không phải đi ra đường nhiều, thế là toàn bận đồ ở nhà thôi. Nhưng mà bây giờ thì vào trong này, đấy đến cả mùa đông rồi đi làm thì cũng phải có đồ mặc ấy, cho nên là cũng lại phải đi mua một đống đồ mới rồi.
<chuckles> Ừm. Ưm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng là bây giờ là bạn phải thay khi mà mình thay đổi cái môi trường làm việc, hông chỉ là cái vấn đề thời tiết mà mình còn phải thay đổi tất cả những cái, ờ, cái thói quen sinh hoạt của mình để sao nó phù hợp nhất với lại cái khí hậu trong đây thì rất là khó và ph dễ là bối rối. Tại vì mình đã biết là ở trong đây sống như thế nào, cái thời tiết nó thay đổi như thế nào đâu mà bạn bạn dễ dàng bạn thích nghi, đúng hông? À, bây giờ mình có một vài lời khuyên mà thử coi coi bạn áp dụng được hông. Đầu tiên á, là về cái vấn đề ăn uống đi. Mình thấy là bạn hổng ăn được á, là nó ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe lắm, nên bây giờ mình phải thay đổi từ cái vấn đề ăn uống. À, ở, a, ngoài Bắc thì có thể là khí hậu nó lạnh hơn nè, à, bạn sẽ thích ăn những cái món nóng, món ấm. À, thời tiết lạnh thì mình ăn mấy cái món ấm rất là phù hợp, hợp lý, đúng hông? Nhưng mà với những cái khí hậu mà, gọi là, nóng ẩm như trong Nam thì ăn những món đó giống như là địa ngục vậy á, hông có thể nào mà ăn được. Vậy thì bạn nên chọn những cái món ăn nó nhẹ nhàng thôi, à, nó có nhiều rau nè, à, có thể là, ờ, nó nguội, à, ăn nó mát mát một xíu để mà mình thay đổi, ơ, cái việc ăn uống của mình thay vì mình ăn những cái món nóng. Mình ăn những cái món mát mát có nhiều rau giống như là bún thịt nướng nè, có nhiều rau rất là tươi xanh mát, hoặc là, à, bạn là uống nhiều nước lên. À, cái việc uống nhiều nước rất quan trọng, nóng như vậy mà mình thiếu nước một cái là cơ thể của mình sẽ bị ì ạch bị trì trệ. Tại vì khi mà mình nóng vậy bạn đổ mồ hôi thì bạn sẽ bị mất nước rất là nhiều, đúng hông? Vậy thì bạn nên là uống nhiều nước và ăn những cái là mát mát thôi thì cơ thể của bạn á, nó sẽ, gọi là, thích nghi với môi trường, nó làm mát cơ thể hơn thì bạn sẽ dễ cảm thấy là dễ chịu hơn, bạn thấy vậy được hông?
Ờ, nói đúng á. Ừm, đúng á bạn. Tốt quá nè. Ờ, mình hiểu mà. Đúng rồi. Đúng rồi á bạn. Ừm. Trời ơi, kinh khủng. Đúng rồi á. À, ô kê. Ừm, mình hiểu. Ừm, cũng hợp lý. À. Đúng. Trời ơi, bảo sao! Ừm, mình hiểu. Trời ơi, hợp lý á! Bạn nhắc câu chuyện là phải uống nhiều nước thì mình mới nhớ là đúng là vào trong này cái mình cũng, kiểu, uống ít nước ấy bạn. Tức là, ừm, thật ra là cái thói quen uống nước của mình nó cũng chưa hẳn được tốt lắm. Mình cũng chỉ, gọi là, một ngày chắc là được hơn 1 lít, coi như là chưa đủ chỉ tiêu đâu. Nhưng mà vào trong đấy một cái là mình cứ bị mang theo cái thói quen từ ngoài kia ấy. Cho nên là ngoài kia mình uống tầm hơn lít nước là mình thấy cảm giác là, ừ, rất là đủ rồi này kia. Nhưng mà khi vào trong này thì hóa ra cái sự mệt mỏi của mình còn đến từ cái việc là thiếu nước nữa. Cho nên là cái này của bạn nhắc là rất là đúng luôn, chuẩn bài luôn đấy bạn ạ. Mà lại còn thêm cả những cái ví dụ ăn đồ mát mát như bún thịt nướng này, kèm nhiều rau xanh, ừm, chắc là mình cũng phải đổi sang những cái món như thế này thì chắc là nó cũng sẽ kích thích vị giác hơn phần nào, giúp mình dễ ăn hơn đó.
Ừm. Ừm, đúng rồi bạn. À, bạn nhớ là đem theo những cái bình á, cái bình, lúc nào bạn cũng đem theo cái bình, thì á lúc nào bạn khát nước là bạn cảm thấy mệt mỏi trong người, thấy đừ đừ là bạn uống nước nhiều đơn, nó cung cấp nước để cho bạn có thể hoạt động nhiều hơn. Rồi, cái đó là cái vần đề ăn uống đi, rồi tới cái vấn đề là rất là quan trọng, à, nó thay đổi đột ngột là cái vấn đề quần áo. À, ở ngoài Bắc thì có thể là bạn sẽ cảm thấy là, à, bận đồ đông rồi bận những cái đồ mà ấm áp á, thì nó sẽ dễ dị khi vào Nam thì cái khí hậu nó nóng ẩm quá, bạn bận mấy cái đồ đó là bạn sẽ bị ngợp ngợp thở trong chính cái bộ đồ của mình luôn. Nên là khi mà bạn chuẩn bị vào thì bạn hãy chuẩn bị trước những cái bộ áo nó, gọi là, vải nó mỏng thôi nè, nó thấm hút được mồ hôi tốt. Rồi nó cũng đơn giản thôi, đừng có quá cầu kỳ, đừng có quá nhiều lớp, à, để cho bạn có thể bạn dễ dàng, à, bạn, à, à, bạn, à, gọi là, thoát mồ hôi. Tại vì ở trong Nam thì rất là nóng luôn, ờ, khí hậu nắng gắt vậy mà mình, gọi là, mồ hôi nhiều á thì nó sẽ rất là dễ dính dính nên là bạn nên thay đổi gần gần như là toàn bộ cái tủ đồ của bạn luôn á.
Ừm, mình hiểu rồi nè. Ừ, đúng á. Trời ơi, chuẩn luôn! Ờ, ô kê. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Ừm, rất là hợp lý, bởi vì là đấy, kể cả mùa hè ở ngoài Hà Nội nó cũng có nóng nhưng mà nó theo, kiểu, nóng khô ấy bạn, nó không phải, kiểu, nóng ẩm như, ơ, như ở trong Nam, cho nên là cái tủ đồ của mình là nhiều khi có những cái, kiểu, dạng như cái vải, kiểu, ờ, sa tanh rồi hay là lụa, lụa ấy. Đấy mình vẫn có thể mặc vào mùa hè nhưng mà nói thật với bạn là khi mang những cái đấy vào ở vào trong Nam á, mình cảm giác là nó không không chấp nhận được luôn ấy. Cho nên đấy, ờ, bạn gợi ý rất là hợp lý luôn, mình cũng phải thử sang những cái, a, chất vải nó, gọi là, có thể thấm mồ hôi một tí, ờ, nó sẽ phù hợp với thời tiết trong này hơn.
Ừm, chính xác. Ừm. Đúng rồi. Ừm, với lại á nha, à, khi bạn vào ở đây, bạn ở lâu á thì cái chỗ ở cũng rất là quan trọng luôn, nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái việc bạn ở nè, rồi cái việc bạn ngủ nghỉ. Nên là tốt nhất á, bạn nên á, là chọn một cái chỗ trọ hoặc là cái chỗ ở á nó ở cái tầng dưới, à, à, tầng, kề đừng có phải là cái tầng trên cùng tại vì rất là dễ là nó bị hắt nắng vào nè và nó sẽ dễ gây nóng hơn, à, những cái tầng dưới. Và, à, hãy chọn những cái nơi mà nó có nhiều cửa, cửa sổ nè, để mà khi mà mở cửa do phạt, ừm, mở cửa á bạn thì gió nó sẽ dễ dàng nó luồn vào thì cái không khí nó sẽ mát với lại nó thoáng hơn. Chứ bạn ở một nơi mà nó hơi tùng xíu là rất là dễ là bị ngợp, <chuckles> ngợp ở trong giống như là, à, nồi chiên vậy đó.
Vậy ha. Ồ. Đấy. Ừm Ờ, OK đó. Ừm, ừm. Trời ơi, chuẩn luôn. Ồ, ô kê, vậy hôm nay là bạn cho mình biết rất là nhiều những cái mẹo hay luôn á bạn. Ờ, ít ra bây giờ mình chắc là cái cuộc sống trong Nam của mình nó sẽ dễ thở hơn ít nhiều rồi, đỡ bị lệch pha. Cảm ơn bạn nhiều ha!
Ừm.